Io avrei bisogno di sapere se quello che sto provando è una cosa giusta, se è normale, anormale o perché mi sento un po' strano a riguardo. Allora ho da poco, diciamo affrontato una, ehm, rottura improvvisa, relazionale, okay, ehm, che non me l'aspettavo. Però, cioè sul momento io non ho reagito in maniera spropositata, urlato, pianto, triste, cose strane e anche adesso, cioè non sento praticamente, niente: no non sono né felice, né triste, ma, come se non fosse, ehm, mai successo. E quindi non capisco se è un problema, cioè se è giusto sentirsi così, oppure se non è gius cioè non è normale e anzi sono io che magari significa che c'ho un carattere particolarmente insensibile, e questo potre può diventare un problema. Quindi mi sento anche un po' preoccupato da questo punto di vista.
Guarda, ti vorrei tranquillizzare perché è assolutamente normale, no, avere una reazione da quella che potrebbe essere diversa da come ci si aspetta. Ovv uhm, cosa ti voglio dire con questo: che <clears throat> non è detto che in fronte a delle a degli eventi, uhm, diciamo anche traumatici, uhm, le persone, ehm, debbano per forza, ehm, diciamo, uhm, sentirsi o esprimere le proprie emozioni, di come, mhmm, si pensa che sia di consueto. Ossia, non lo so, magari provare tanta rabbia, piangere, ehm, essere s nervosi e così via. Tutti questi sentimenti qui e in realtà
Mh. Mh-mh.
Tan in tanti casi può avvenire, come è successo a te, di, uhm, sentirsi privi di emozioni, anzi bloccati, come se, uhm, quella cosa in realtà non ci avesse fatto effettivamente stare male. Ma anche quello è un modo del nostro, uhm, sistema nervoso, comunque di tutte uhm, di tutto il nostro organismo, di metterci a difesa, è proprio un meccanismo di difesa. Ehm, però comunque io ti chiedo, pensi di sentirti così perché effettivamente, magari, tu pensi che, uhm, non non ti abbia sconvolto più di tanto questa situazione? Oppure potrebbe essere quello che ti dico, cioè ti ritrovi nelle mie parole.
Mh, sì. Allora, eh, onestamente è un po' complicato da capire, perché ho anche pensato che potesse essere un po' una certa predisposizione del mio carattere, perché io, mentalmente quando si tratta di cose importanti, come relazione, lavoro, cose che riguardano però me e basta, quindi non la mia famiglia in generale. Io tendo sempre a pensare per il peggio, del tipo: "Eh, il lavoro non potrà continuare all'infinito, quindi è meglio prepararsi un piano A, un piano B, un piano C, e le relazioni posso può succedere di tutto, e la macchina si può rompere, quin devi cercare di tenere del budget da parte". Non lo so, quindi, forse il fatto di pensare, in un certo senso, che il peggio possa avvenire, mi ha un po', ehm, non so, dico allenato, trasformato, temprato, f fin per quel momento che, metti caso dovesse arrivare, ecco che allora io non impazzisco, o non so reagire, quindi e e quindi non impazzisco, e so come comportarmi correttamente, senza reagire <swallows> in modi, ehm, non proprio diciamo, ehm, logici, chiamiamoli così, non proprio, ehm, intelligenti. Di conseguenza, ho anche la paura che forse questo effetto mio cioè o questa strategia mia di pr mia di prepararsi al peggio, possa aver avuto o meglio, possa aver funzionato un po' troppo bene ecco e quindi che magari certe cose sono ormai irrecuperabili.
Certo. Vabbè, questo si ricollega un po' a quello che ti stavo dicendo prima. Quindi è come se tu avessi sviluppato una sorta di meccanismo di difesa in base a, uhm, appunto questo modo che hai a a tua volta sviluppato, ehm, mhmm, di confronto a queste situazioni, ecco. Ora, uhm, il discorso è questo. Tu non devi, diciamo per forza sentirti confuso e tutti quei sentimenti che ti dicevo prima, ma appunto, uhm, è anche normale, uhm, sentirsi, uhm, un po' privi, uhm, di emozioni. Ora, mhmm, magari sta un po', uhm, dec a te decidere in questo momento se, voler andare oltre a questa, uhm, a questa convinzione, diciamo, che ti sei anche un po' imposto a quanto mi facevi capire, ehm, di non di essere un po' impassibile a delle situazioni che potrebbero farti stare male. Andare oltre e cercare di scavare per, ehm, anche un po' magari hai paura di poterti, ehm, sentire magari triste o, ehm, confuso, spaesato, arrabbiato in un momento, ehm, random, cioè tran tante volte accade anche questo. Magari poi fuoriesce tutto in una volta, in un momento. Hai magari anche paura di questo?
Mh-mh. Mh-mh. Eh sì, sì, sì, sì, sì, eh, effettivamente se ci penso questo potrebbe essere un problema, perché io mi reputo una persona abbastanza calma, razionale, però nel momento in cui vado, diciamo in panico, è successo veramente poche volte nella vita, a volte no non mi riconosco cioè non è che inizio a spaccare cose o a dare i pugni, però, mi faccio, in un certo senso paura, perché mi sembra che boh, nessuno può aiutarmi, a volte anche chiedere aiuto mi sembra un momento di debolezza, poi soprattutto, anche se so che è sbagliato, ma vedere che le altre persone, magari non hanno questo problema mi fanno sentire ancora più sbagliato, quindi secondo me probabilmente forse il problema è questo, è che il te il tenere tutto sotto controllo, è l'unico modo che ho, in un certo senso, per dimostrarmi, non dico, ehm, un fenomeno ma ma maturo, per evitare che vada al peggio, però forse effettivamente, ehm, non è sempre la soluzione giusta.
Erto, questo perché a volte poi potrebbe capitare che in un momento, ehm, diciamo un po' casuale, uhm, mhmm, tutto quello che ti tieni dentro, perché in questo momento è come se tu tante cose te le tenessi dentro, ehm, venissero poi a galla in un certo senso. Quindi, uhm quello che potresti fare in questo caso, quando magari ti trovi in fronte a situazioni, uhm, come una rottura, per esempio, uhm, una situazione i in cui, ehm, magari ti saresti arrabbiato tantissimo, ma cerchi di mantenere la calma e dire: "Okay, non c'è bisogno, non c'è bisogno", magari ti ripeti tante cose in modo tale che s stai calmo. Ehm, magari a volte, uhm, non dico che sarebbe il caso di invece, ehm, litigarti con l'altra persona oppure, ehm, mhmm, non lo so, metterti a gridare e così via, no, quelle reazioni un po' anche a volte, uhm, non esagerate, ma, mhmm, che poi vanno oltre ecco, uhm, potresti appunto, magari far ogni tanto lasciare andare quei sentimenti che potresti provare, okay, in modo tale da evitare di un accumulo che poi col tempo potrebbe magari, uhm, esplodere in un certo senso. Oppure, uhm, potrebbe portarti a essere nervoso o reagire in modo un po', ehm, ecco, uhm, im un in un modo che non andrebbe bene per una determinata situazione.
Mh-mh. Mh-mh, tì. Mh-mh.
Questo soltanto se vuoi andare a fondo alle tue emozioni e cercare di capire se effettivamente, uhm, ci sono delle situazioni in cui riesci a gestire le tue emozioni. Perché effettivamente, ti rendi conto che quella situazione non è così tanto importante da, uhm, non lo so, magari anche un po' arrabbiarti anche leggermente. Invece delle situazioni in cui magari potresti rilasciare effettivamente, non dico, uhm, proprio quei sentimenti che poi col tempo potrebbero, mhmm, un po' essere, mhmm, troppo da mettere da parte, ecco. Questo però sta un po' a te.
Mh. Capito, capito, eh, effettivamente questo mi fa riflettere. Più che altro la mia preoccupazione, a questo punto può essere preoccupazione futile ma, non lo so, magari nasconde qualcosa di più profondo, la paura del confronto con gli altri, n ma nel senso, se io, mhmm, la lasciassi trasparire le mie emozioni, e poi magari vedessi qualcuno che sta bene, ma la gara può anche essere una estraneo che non conosco, io mi sentirei un po' inferiore, ci starei forse ancora più male, perché vedrei che mentre io sto soffrendo ci sono persone invece che stanno tranquille, magari stanno vivendo sere serenamente, pur nonostante magari anche loro hanno dei problemi, e quindi non saprei come accettare questa differenza emotiva tra me e le altre persone.
Vabbè, quello diciamo che, mhmm, dipende un po' dalle situazioni. Però, uhm, mhmm, non sempre trovi davanti una persona che, ehm, in fro mhmm, diciamo di fronte a te che, ehm, magari hai reagito in modo insolito in questo caso no, ehm, che hai fatto trasparire un po' le tue emozioni, ehm, ti mhmm, non lo so, magari ti butta giù addosso altre emozioni negative oppure, uhm, ne fa insomma, uhm, un modo per ehm, non lo so, peggiorare la situazione. Quindi, mhmm, lì, ecco, una il fatto che tu stai esprimendo paura, potrebbe anche essere in modo tale, uhm, per farti capire che tante volte, appunto, non è un fattore positivo mettere così tanto da parte le tue emozioni, perché tante volte così, ehm, fai trasparire che appunto ci tieni, ti fanno arrabbiare, ma in realtà le metti da parte, e con l'andare del tempo non va bene. Quindi, magari cerca di lavorare su questo e non avere paura del confronto con gli altri, anche perché è assolutamente normale n ogni tanto discutere, uhm, ma è s è è importantissimo validare i propri sentimenti.
Mhmm. Certo. Guarda, ora che ci penso effettivamente è verissimo quello che hai detto, sei stata veramente utile come assistente, ho capito effettivamente come andare a risolvere questo problema, che di baso è un problema che ho creato io personalmente, perché concordo che è una cosa normale sentirsi così, quindi ti ringrazio davvero per la tua assistenza, sei stata veramente utile.
Di nulla e a presto.